لو في وقت كده من الأوقات لقيت نَفسك معروض عليك وظيفتين في وقت واحد، هتختار إزاي بين الوظيفتين دول؟
بُصّي، هو بصراحة بيبقى فيه عوامل كتير أوي، يعني إيه، آآ، عشان أختار بين الوظيفتين، يعني. آآ، ال م طبعًا ال وظيفتين لو قريّبين من بعْض أوي، اللي هو نَفس ال العوامل كده، الموضوع بيبقى صعب. لكن فيه فروقات طبعًا، آآ، بتفرِق، يعني بص يعني أنا ما باحبش أحتار بصراحة. يعني لمّا دايمًا لمّا باحب كده لمّا آجي أختار مثلًا بين حاجتين، كده أختار بين حاجتين، اللي هو فيه حاجة خلاص ب بي يعني إيه، بيبقى فيه كَفّة كده، بارجّحها أكتر بكتير أوي عن الكَفّة التانية، فخلاص أنا ما أحبّش أتحَط في حيرة بصراحة.
امم. امم. أيوه. امم. آه، طَب ما هو لازم برضه فيه كَفّة تبقى بترجَح عن كَفّة تانية من ناحية بقى مثلًا إيه، هل المرتب؟ هل ال الاستقرار؟ ه إيه اللي بيخلّيك ترجحها؟
هاقول لِك. آه طبعًا، يعني بُصّي، هو رقم 1 مثلًا، أنا ك كوظيفة، أنا رايح أشتغل في وظيفة ليه، بُصّي، رقم 1 أنا رايح عشان أجيب فلوس. أنا لو م بالضبط، أنا رايح عشان أجيب فلوس. يعني ال آآ، أنا مثلًا مش واحد ملياردير ولا مليونير مثلًا معايا ع عندي فلوس كتير أوي، فنازل أتسلّى. لأ، يعني أنا رايح أشتغل علشان أجيب فلوس.
بالضبط. أيوه طبعًا، مش بتشتغل عشان الفلوس طبعًا. امم. امم.
ف بالضبط. فيعني إيه، مع إن، آآ، في في أسئلة كتير، فيه سؤال كتير أوي بيتقال، مثلًا في في كذا حد مثلًا في الشغل سمِعت مثلًا لناس كتير طبعًا من خبرتي بعد كده واشتغلت، بيقول لك: "لأ، مش أهم ح آآ، يعني أنت م مش أهَم حاجة في الشغل الفلوس، مش أهم حاجة في" لأ، أنا باشتغل عشان فلوس. ما فيش فلوس، ما فيش شُغل، مش هاشتغل، يعني أنا ب
آه. آه. آه، ما يعني أنت ح أنت حاسس إن دول بيبقوا بيكدِبوا على نَفسهم يعني.
آه، ب ب بُصّي، يعني بيبقى باحس كده ال ال فيه بيبقى إجابات نموذجية. زي أنت زي مثلًا: "أنت أنت سايب شركتك وجاي تشتغل معانا ليه؟" ما أكيد فيه حاجات ك عندكم كتير حلوة، يعني سواء فلوس مثلًا أعلى، مُرتَّب أعلى، وظيفة أعلى، آآ، راحة أكتر. فأكيد عندكم مميّزات، أكيد أنا مثلًا م آآ، مش مش مجنون مثلًا فسايب ش شُغل كويس م أو مكان كويس وجاي لكم. فشوية الحاجات كده بس باحس إنها أسئلة يعني اللي هو إيه، خلاص بقى يعني بطّلوا يسألوها، يعني بطّلوا بقى أنتم بتسألوها مثلًا ك الناس لما ال-الناس بتقول الinterview وكده.
آه. بالضبط. آه، أيوه. آه، بالضبط. اهم. صحيح. امم. طيب أنا فهِمت كده آه بتوع الإ الHR يعني والكلام ده. طَب أنت أنا فهمت كده من كلامك إن أنت يعني بتميل إن ال الفلوس هي بتفرِق برضه، الرّاتب بيفرِق في ال في اختيارك للوظيفة؟
آه بالضبط. لأ، استنّي، ما أنا ما كد أنا ما كمّلتش. هو، آآ، هو ال المرتَّب طبعًا بيفرِق، بس المُرتّب ده، آآ، ده حاجة، بند واحد من بنود كتير.
امم. آه، ما أنا كنت عايزة أقول لك في إيه كمان، يعني غير المرتّب؟
فين؟ آه. بُصّي، هو أول حاجة طبعًا المرتّب، خلاص أنا هاشتغل في مكان ف كام المرتّب، تاني حاجة عدد ساعات الشُغل ال أنا هاشتغل هنا كام ساعة في الأسبوع؟ مثلًا أو ممكن و وطبعًا آآ الحاجات كلّها بتبقى نِسب وتناسب يعني مثلًا أنا باخُد مثلًا إيه قد المرتّب ده كام من 10 مثلًا أو كام نقطة، عدد ساعات الأسبوع اللي هاشتغلها هنا كام نقطة، وهاقعُد أجمّع النقط دي كلّها وفي الآخر مثلًا أقارن، ففي منهم عدد ساعات ال الشُغل، في منهم حتة ال ال ال اسمها إيه دي آآ، ال ال الحاجة المرونة، المرونة في الشُغل اللي هو المرونة في الشُغل دي اللي هو إيه آآ، حتة إن أنا لو ع لو حبيت آخُد يوم أجازة، الموضوع هيبقى عامل إزاي؟ لو حبيت إن أنا <clears throat> آخُد مثلًا يوم مثلًا مأمورية كده أو أشتغل من البيت الموضوع سهل والّا لأ، آآ، آآ، عندي ظروف مثلًا حصلت مثلًا عايز أطلع أصيّف مثلًا عايز أعمل أيًا كان ف ف فدي ح فدي، فدي
إمم. اهم. أيوه. اهم. بالضبط. حلو أوي. المرونة. إمم. أيوه. إمم. تمام. إمم. بالضبط، بالضبط، ال إنّك بحيث إن أنت يعني ما تبقاش مخنوق أو تبقى مضغوط عليك يعني من ال من الشُغلانة دي. آه.
آه بالضبط، بالضبط. ف ف فدي دي كده حتة المرونة. في في ح في في بنود تانية.
آه، تمام. إمم، أيوه طَب طَب أنا عايزة أقول لَك آآ، أسألَك برضه على حاجة يعني، آآ، تعتبر مهمّة يعني، هل أنت بقى يعني بتشوف إن آآ الشركة دي هتعلمَك حاجة جديدة أو الوظيفة في المكان ده هتعلمَك حاجة جديدة؟ والّا، آآ، أنت مش مهم بقى إن هي زيها زي أي وظيفة تانية بس المهم الراتب والمرونة والكلام ده؟ بتفكّر في موضوع ال ال الحاجة الجديدة اللي ممكن أو تضيف لَك يعني إضافة؟
<clears throat> إمم. آه طبعًا. آآ، حتّة إن أنا أتعلِّم من الشركة دي دي بند تالت كده، أنا قُلت فيه بندين ده بند من البنود دي، إن أنا الشركة دي أنا هاعمل فيها إيه؟ هل أنا لمّا أدخل الشركة دي هاتعلِّم؟ و وال خبرتي هتزيد؟ و وهانفع نفسي بعد كده؟ والّا هادخل الشركة مش هاعمل حاجة، اللي هو شغل روتيني مثلًا ومثلًا لو قعدت فيها سنتين 3 4 هيبقى زي ما دخلت زي ما خرجت من الشركة، ما اتعلمتش أي حاجة فـلأ طبعًا، وده بند وده بند قوي جدًا على فكرة. ده بند من البنود القوية.
إمم. آه. إمم. بالضبط. إمم. إمم. بالضبط طبعًا.مهم جدًا أكيد.
يعني ي ي يعني ممكن البند ده يبقى أقوى من من بند المرونة مثلًا.
أيوه، تمام.
و و وممكن عايز أقول <sniffs> آآ، في أوقات في حياتي، يعني ممكن يبقى أقوى كمان من برضه المرتَّب. اللي هو لو أنا لو أنا لسّه في بداية حياتي لسّه في بداية مثلًا، آآ، أول ما مثلًا ما اتخرجت من الجامعة وكده، أول وظيفة، هو البند ده كان بالنسبة لي رقم واحد هو ده أنا أنا رايح أنا رايح مكان عشان أتعلِّم منّه أنا يعني دايمًا كده، أنا رايح مكان أتعلّم منّه شوية، وأمشي بس. علشان آخد علشان إيه، أكتب حاجة كده في الCV بتاعي، خبرتي، طبعًا الواحد بيبقى لسّه متخرّج من الجامعة، ما عندوش حاجة أخ يعني أخري، أنا فاكر <sniffs> أول ما اتخرجت من الجامعة، عايز أكتب خبراتي، المشاريع اللي عملتها في الجامعة، مشروع التخرّج، آآ، شوية الدورات اللي خدتها، ما عنديش خبرة، عملت إيه.
إمم. أيوه. إمم، أول وظيفة مثلًا، آه آه. حلو جد تتعلّم منها آه، إمم. اهم، إمم. أيوه، ما بيبقاش فيه لسّه خبرة في الCV يعني، آه.
آه، بالضبط، ما فيش خبرة فباعمل فأنا باضطر، أي شُغلانة كده آخد منها خبرة، اتفضلي.
إمم، طيب. بالضبط كده، طَب يعني إيه رأيك بقى في إنَّك مثلًا، تروح شركة وتتعلّم فيها شوية وتسيبها يعني على طول، وتروح تتنقل لشركة تانية وتفضل تتنقل بين شركات؟ ال الأسلوب ده بتحسّ إن هو مُفيد والّا بالنسبة لَك، آآ، يعني بتحسّ إن هو مُضِر؟
آآ، بُصّي أنا جربت الاتنين بصراحة جربت إن أنا آآ، أ قعدت مثلًا في أول حياتي، أول ما اتخرجت كده فأول شغل خلاص قعدت فيه حوالي تقريبًا بتاع 6 شهور بس، ما كملتش، 6 شهور بس، بعد كده دخلت في شغل تاني، قعدت سنة تمام، بعدين قعدت شغل تاني سنة ونُص. بعدين شغل تالت سنة
إمم. تمام، تمام. إمم. يعني جرّبت الأسلوب ده؟ آه، آه.
فأنا جرّبت، آخر شغل فيه ليا، أنا بقى لي مثلًا 5 سنين فيه. تمام، فآخر خ آه، فأنا جربت الاتنين طبعًا يعني كل مرحلة بيبقى ليها، آآ، بيبقى ليها مثلًا أسباب، بيبقى ليها مثلًا، آآ، أوقات مختلفة، يعني مثلًا أنا في الأول خلاص أنا عارف إن أنا بابقى داخل شركة، آآ، زي ما قُلت في الأول كده، بأقارن بين وظيفتين معروض مثلًا كده، آآ، دي أو دي، فبأخد الش الوظيفة اللي هي إيه هاتعلّم منها. فأنا عارف إن الوظيفة دي أنا هاتعلم منها بس، هي دي الميزة اللي فيها، لكن فيها عيوب كتير مثلًا المرتّب قليل، مثلًا ما فيهاش مرونة، مثلًا ما فيهاش تأمينات، مثلًا ح بند مهم أوي حتّة المدير ال اللي موجود فيها، المديرين اللي فيها، والكلام دوّة، التعامل مش كويس. ف فأنا عارف فيها مساوئ كتير أوي، بس فعلشان كده أنا مش هاكمل فيها. أنا داخل آخد غرض وأمشي، أنا هاخد هاخد الخبرة اللي فيها وأمشي فاع فباعمل كده، آه.
آه، تمام، استقريت شوية. إمم. تمام. آه. بالضبط، إمم. بالضبط كده، آه، الغرض منّه. طَب بم بما إنَّك أنت اتعرضت بقى ل ل جرّبت ج يعني الحالة دي اللي هي إنَّك تتنقل من شركة لشركة علشان تحسّن بقى أو تتعلم أكتر في الشركة دي، وعندَك الموضوع ده مش م م يعني أنت، آآ، بتحب تعمل كده يعني علشان تتعلم أكتر، و وتلاقي فرص تانية أحسن يعني، طيب هل فيه في مرّة ندمت إنَّك سِبت شركة ورُحت شركة تانية؟
إمم. إمم. لأ، بُصّي، هو يعني أنا ندمت بصراحة على وظيفة م مش شركة، إن أنا أنا أنا وظيفة كنت هادخلها وبعدين إيه أنا أنا ندمت فيها. يعني إيه ح حسّيت كده إن أنا ال ال يعني أنا ال لو ال الوقت رجع بيّا مثلًا، أو الزمن رجع بيّا، كنت ممكن أختارها اللي هو أنا آآ، أنا قُلت لِك مثلًا قعدت مثلًا كذا كذا سنة كده، باتعلّم، باتنقل من شركة لشركة، لشركة وباتعلّم تمام، ف آآ آآ، الشركة اللي أنا، آآ، ال اللي أنا معروف فيها مثلًا دلوقتي، اللي أنا شغّال فيها دي، كان فيه شركة في نفس المجال بتاعها بس أعلى منها شوية.
آه. إمم. آه. بالضبط، بالضبط. أيوه.
تمام؟ كانت كان عندي فرصة إن أنا أدخل فيها، بس كانت، آآ، مثلًا بدري شوية اللي هو، آآ، كان في قبل مثلًا ما قبل قبل قبل الشغلانة اللي أنا فيها دي بشغلانة كمان. فاتعرض عليَّا أنا الشغلانة التانية اللي أنا رُحتها دي، أنا كنت هاخد هاخد فيها خبرة كويسة، اللي هو حسّيت إنّ ز هاخد فيها خبرة كويسة آآ، بس للأسف ال الشغلانة كان فيها مساوئ كتير أوي، مساوئ كتير أوي، اللي هو مش عايز أقول مساوئ، لأ، هي تقريبًا كل حاجة فيها كانت مساوئ، ما عدا ال ما عدا الخبرة هي آه، شغ شغل، اللي هو إجهاد، اللي هو أنا كنت باروح مثلًا الشغل كان 12 ساعة، ال12 ساعة دي أنا م ما باشمش نفَسَي. شغل، شغل، شغل آه، شغل متعبة جدًا، متعبة جدًا. آآ، كمقابل مثلًا الفلوس، م مش كتير، مش كتير أوي، ما ما فيش، المرتّب قليل جدًا، جدًا، جدًا. ال ال التعامل مع الإدارة، المديرين اللي فيها ما كانوش أحسن حاجة بصراحة، يعني يمكن زهقوني. و وأصلًا عشان كده أنا أنا سِبتهم. اللي هو أنا خلاص، يعني اللي هو أنا كنت ممكن أقعد وأتعلّم، اللي هو أنا ما ما خدتش كفايتي يعني أنا آآ، قُلت لِك أنا بابقى داخل شركة مثلًا عايز آآ، عايز بابقى عارف أنا هاطلّع منها بإيه، هاتعلّم مثلًا شوية خبرة كده وأطلع منها. أنا دي ما كملتش فيها، دي ما ك ما خدتش أنا كان كنت ممكن لسّة آخد خبرة أكتر آه، اتفضلي.
تمام، إمم. اهم. آه، طَب و إمم. اهم. آه. أيوه. تمام، يعني مُتعبة، مُتعب، إمم، إمم، إمم، إمم. مش كتير، أيوه. آه. آه. إمم، يعني ما ت إمم. يعني ما كملتش فيها بسبب إنَّك أنت ما ارتحتش فيها.
آه، بالضبط اللي هو أنا عِشت مساوئ كتير، ب مساوئ كتير أوي. لأ، أنا ما قدرتش، ما تعبت شغل آه، شغل شغل مثلًا كُل م من الأسبوع كُل، من السبت لل للخميس، اللي هو 6 أيام 12 ساعة كل يوم، الجمعة بس اللي اجازة و ومش بس كده، ممكن أو ممكن أوقات وأنا في الجُمعة ده اتصلوا بيّا وأنا في البيت مثلًا شغل كده مه فلأ، ما ما آآ، صعب أوي وفي الآخر أنا ما باخدش فلوس و بس كانت صعبة عليّآ كمجهود حسّ آه، سِبتها فسِبتها ورُحت الشغلة اللي أنا فيها دي. فأنا كنت قُلت لِك كان فيه شركة أحسن من اللي أنا فيها دي، كانت مع كان كان عندي فرصة إن أنا أدخلها في وقتها. بس أنا قُلت إيه قُلت هاستنى شوية، آآ، يعني آخد الخبرة دي، وبعدين أدخل على منصب مثلًا أعلى بدل المنصب ال اللي ك اللي اللي كان معروض عليّا وقتها يعني. ف ف بس للأسف ضاعت يعني، ما ما عرفتش. هي هو هي هي كانت هي كانت فرصة في وقتها يعني وخلاص يعني ف
ما ارتحتش. إمم. ما قدرتش تكمّل فيها، إمم. آه. آآ صعبة عليك و وسِبتها بقى في الآخر؟ إمم. آه. آه، اهم. حلو، حلو جدًا، آه. آآ، لأ، معلش، تتعوّض. طَب أنت آآ نصيب طبعًا وتتعوض. آآ، طَب أنت ولمّا برضه بتروح شركة برضه من الحاجات المهمّة جدًا، جدًا اللي، آآ، ال يعني معظم الناس يعني بت بتركّز عليها إن فيها مواصلة والّا لأ يعني، في وس آآ وسايل انتقال يعني والّا لأ؟ دي ب أنت بتهتم بالموضوع ده؟ والّا أنت مثلًا مش مهم بالنسبة لَك الموضوع ده؟
بُصي هو نصيب بقى يعني، <laughs> أو رزق يعني، آه. آه، طبعًا. آآ، دي قلت لِك مثلًا من من من البنود اللي كنت مثلًا باقارن منها مثلًا بين شركة معيّنة أو شركة تانية. فلمّا باجي مثلًا باروح بابقى أشوف ال بند المواصلات على مين؟ سواء بقى هو بيديني، آآ، في مثلًا أوتوبيس تبع الشركة، فبياخدني مثلًا يوديني تبع الشغل، أو بيوفّر عربية مثلًا، أو حتى ما بيوف ما بيوفرش لا ده ولا ده، بس بيديني بدَل مواصلات. عادي ده الحاجات دي كلها
امم. آه. امم. بالضبط. بالضبط، يعني بدل مواصلات، لو أنتَ هتروح بعربيتك هيعوضك مثلًا.
بالضبط. اللي هو آه، بقى اللي هو اللي هو على الأقل اديني تمن البنزين اللي أنا هادفعه في العربية رايح جاي كل يوم. ف آآ، ال الحاجات دي كلها طبعًا بتفرق. يعني آه يعني أنا في في في وظايف يعني مثلًا أنا سِبتها بسبب إن ما فيش مواصلات. ال ال الشركة بعيدة أوي عن بيتي، بعيدة أوي، وحسيت إن أنا عشان أروح كل يوم آه، اتفضلي.
آه، امم. آه. آه، ما أنا برضو كنت هاسألك آه، كنت هاسألك على الموقع. الموقع بيفرق بالنسبة لك لو بعيد عن البيت أوي دي تبقى بالنسبة لك متعبة و وتجهدك يعني، وهتضيّع وقت كبير جدًا في في موضوع المواصلات، أو حتى لو لو راكب عربيتك حتى كمان، بتبقى مجهدة إنك هتسوق كتير وفترة كبيرة وكده، فهل ده برضو بيأثر على قرارك؟
آه، طبعًا. يعني أنا أنا أنا عايز أقول لِك إن أنا أنا أنا سِبت وظيفة مثلًا في كده، كانت وظيفة كانت كانت قدامي، كان فيها حاجات كتير حلوة م يعني شُفتِ أنا قُلت لِك آخر وظيفة أنا رُحتها دي ال اللي كان فيها المساوئ الكتير أوي دي، فيه وظيفة كمان كان زيها، كان فيها يعني إيه خبرة كويسة، وكمان فيها حاجات أقل، اللي هو الشغل مثلًا ما كانش 12 ساعة، كان 8 ساعات بس. وكان المديرين أحسن شوية، فالدنيا كانت خفيفة شوية. آآ، بس، آآ، ب بس ال دي كانت بدري شوية يعني. أنا سِبتها علشان المواصلات، أنا علشان كان لازم علشان أ ل آآ بعيدة جدًا عن عن بيتي، وما فيش مكان مثلًا إقامة جنب الشركة والّا حاجة فكنت أضطر إن أنا أصحى كل يوم الساعة 04:00 أصلًا علشان أوصل للشركة.
إمم. آه. اهم. إمم. بالضبط، آه، آه، آه. إمم. أيوه.
فال آه، م م مواصلات كبيرة، آه، آه، لأ، بر بمسافة كبيرة جدًا عشان م أوقات والمواصلات بقى و والمشكلة مش بس المسافة، كمان الزحمة، زحمة الصبح دي علشان أوص أقعد أتنقّل أصلًا، ووقتها ما كانش معايا عربية، كان لأن دي كانت لسّه في البداية. ف فعلشان أقعد أتنقّل بقى مثلًا في المواصلات والكلام ده، والزحمة، والزحمة الصبح وأستنى العربية تحمِّل وحوارات، فلأ، فعلشان كده رفضتها طبعًا يعني. فطبعًا ال حتّة ال ال مكان ال مكان الشركة نفسها وال بعيدة والّا قريبة، فيها مواصلات والّا لأ، لأ مهم جدًا.
ياه، ده مسافة جامدة جدًا كده بقى، آه! آه. إمم، آه، آه. صعب. إمم. أكيد. آه، بعيدة ولّاقري بتفرق معاك، بتفرق معاك. إنمّا بقى لمّا لمّا بتبقى مثلًا، آآ، أول ما ب يعني اتخرجت من الجامعة وعايز تقدّم بقى في الوظيفة، سُمعة الشركة ليها أهمية برضه بالنسبة لَك أو اسمها؟
آه طبعًا، طبعًا، طبعًا. إمم. آه طبعًا، يعني هاقول لِك ال الشركات الكبيرة طبعًا، يعني أنا مثلًا أنا لو اتخرجت مثلًا واشتغلت في شركة كبيرة، اللي هي شركة multinational مثلًا، متعددة الجنسيات مثلًا يعني، أو أو أو شركة مثلًا، آآ، شركة أجنبية بس كبيرة أوي، أو شركة من الشركات اللي هي ال ال ال اللي هي ليها علامة مسجّلة يعني. لأ طبعًا هتفرق آه هتفرق. بس بالنسبة لي كان هيبقى الموضوع صعب شوية. يعني أنا م يعني أنا حاولت بصراحة إن أنا أدخل أي شركة من الشركات دي، آآ، بس الموضوع كان صعب بالنسبة لي، اللي هو م ما عنديش خبرة لسّه. لأ، ما ما فيش أي خبرة خالص، فالموضوع صعب.
آه. أيوه، إمم. إمم. معروفة، يعني معروفة في السوق. بتفرق. اهم. إمم. آآ، كلسّه بقى، لسّه مت متخرّج وما عندكش خبرة وكده، بس بيبقى ليك فرصة بعد كده إن أنت بقى أمّا تاخد الخبرة، ممكن إن أنت تقدّم في الشركات الكبيرة اللي زي دي أكيد.
آه. أيوة، أنا قُلت لِك أنا أنا حاليًا شغّال في شركة كبيرة منهم، حاليًا دلوقتي أنا شغاّل فيهم واحدة واحدة من الشركات الكبيرة يعني، الحمد لله يعني، فأنا باقول لِك هو هي هي هي مع الوقت يعني.
إمم. يعني أنت تمام. آه، تمام. آآ، يعني مع الوقت فعلًا كلّه بيتغيّر، و وأكيد إن شاء الله تبقى حاجة كويسة يعني. طَب أنت دلوقتي أنا بصراحة أنا مبسوطة جدًا بالحديث معاك، وكان شيّق واتعلمت منّه حاجات كتير، شكرًا جدًا ليك.
إمم. إن شاء الله. أنا كمان اتبسطت جدًا، آآ، شكرًا جدًا ليِك.